Je voulais te demander au niveau des vêtements, heu: est-ce que tu as une, heu, routine matinale, heu, pour, heu, t'habiller? Est-ce que, heu, en fait tu, heu, prévois un petit peu à l'avance ce que tu vas mettre le matin ou alors, heu, bah, est-ce que c'est vraiment, heu, au feeling, hein, par rapport à ton humeur, heu, par rapport au temps qu'il fait, et cetera?
Il y a un peu de tout ça, heu, je je vais quand même la veille, heu déjà pour pas perdre le temps le matin, c'est vrai que j'aime être actif et partir assez rapidement et être prêt. Donc c'est vrai que la veille, j'ai déjà une idée de ce que je vais mettre. Donc en général, heu, c'est pour le travail. C'est vrai que j'ai des tenues de travail, c'est-à-dire des tenues que je ne porte pas dans la vie tous les jours. J'aime bien avoir, voilà, une chemise, un un chino et des baskets appropriées à ce niveau-là. Donc oui, il y a quand même une réflexion. Évidemment, la météo va va jouer. Hem, donc, forcément, j je vais a m'adapter à ça aussi. Et hem et voilà, donc c'est vrai que oui, j'ai j'ai un choix de chemises. Heu s et, heu, je sais que s il y en a certains qui sar que ça dérange pas de le lendemain de remettre le même pantalon, la même chemise, et cetera, il y a pas de problème là-dessus. Moi, je peux pas faire ça. Donc forcément, déjà, je sais que je vais changer. Tout va changer, en fait, heu Ah oui, tous les jours, parce que, bah déjà, j'aime bien les couleurs. Donc, heu, si j'avais si j'avais du bleu ciel le lundi, je vais pas mettre du bleu marine le mardi. J'aime vraiment d vraiment changer complètement et mettre peut-être du noir, du blanc, enfin, quelque chose vraiment de complètement différent. Je j'aime bien, voilà, z me démarquer de la veille, en fait, heu, si tu veux. Donc c'est vrai que c'est, voilà c'est pas au hasard, il y a quand même une mini réflexion, heu, dessus.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Oui. Ouais. Mmh. D'accord. Tu aimes bien changer tous les jours. Ouais. D'accord. Ouais, je comprends. Mmh mh. D'accord, OK. Et tu aimes les couleurs, heu donc tu me parlais du blanc, du noir et tu mets, heu, des couleurs vives, également, ou pas?
Oui, je mets des couleurs vives, ça me dérange pas de mettre du rose, ça me dérange pas de mettre du du rouge bordeaux. Heu, j je j'ai en termes de couleur, je m'interdis rien. En fait j moi, j'aime beaucoup ça. J'aime j'aime voir des gens porter des couleurs et forcément moi-même j'aime, hem, en porter, et heu, ouais, s s heu j'ai du mal juste avec la chemise noire, c'est un truc que j'ai jamais vraiment porté. J'aime tout ce qui est noir mais la chemise noire, voilà, c'est pas quelque chose qui m enfin, qui me qui m'attire particulièrement. Mais oui, j'aime beaucoup, j'ai même des des des pulls jaune canari, voilà, je que j'assume pleinement. Et ça fait partie un peu de ma personnalité. J'aime tout ce qui a de tout ce qui a de la couleur. Pas forcément que dans les vêtements.
Mmh mh. D'accord, OK. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Voilà. Tout ce qui est, heu, joyeux visuellement. D'accord. Et heu, t tu disais, heu, effectivement il qu'il y a des des personnes, heu, bon voilà, qui vont remettre la même chemise, le même pantalon le lendemain. Heu, toi, tu fais vraiment un changement de la tête aux pieds, c'est-à-dire que tu changes également de de pantalon sans tu portes des pantalons de des jeans, des des pantalons de de costumes, heu, que qu'est-ce que c'est comme pantalon?
Exactement. Mmh. Ça peut m'arriver. C'est des jeans, c'est des pantalons de costume, et c'est des chinos. J'aime beaucoup les chinos pour le travail, notamment. Je trouve ce que ça fait ce côté, heu déjà, il est important, déjà, que je me sente bien, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est beau que je vais le porter. Si je me sens pas bien dedans, si c'est pas moi, si je suis trop serré, si c'est trop large, je vais pas le mettre. Et chino, je trouve que c'est un bon compromis et ça fait habillé, en même temps, ça fait détendu. Et donc j'ai beaucoup de chinos de plusieurs couleurs et, hem et je fais attention aussi, selon le quand je vais, mmh, choisir ma chemise, je vais choisir le pantalon en considération. C'est-à-dire que, heu, selon la couleur de la chemise, je s je vais d'office éliminer des couleurs de pantalon. Donc il y a vraiment, heu, entre guillemets, cette «association de couleurs». Après c'est plus sur mon bon sens. Je vais aller regarder sur Internet, qu'est-ce qui va bien avec telle ou telle couleur? Peut-être que j au finalement, heu, j'ai peut-être de mauvais goûts, ça j'en sais rien. Moi je suis très bien avec ce que je porte. Mais, voilà je comment dire? Je me laisse pas influencer, par, hem comment dire? Des conseils sur internet. Par contre, je vais je vais regarder, je vais «Ah ça lui va bien ce le bleu ciel et le marron, franchement, j'y avais pas pensé, c'est pas mal». Du coup, oui, je peux faire ce constat, dans la vie réelle, mais je vais pas, voilà, me documenter sur internet, heu, les interdits, ce qu'il faut pas faire et cetera. Non, j'en suis pas à ce point-là.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord. Mmh oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Oui, oui, oui. Ouais, je comprends, c'est tu choisis vraiment en fonction de tes propres goûts et de pour te sentir bien, en fait, mais après tu ne vas pas, heu, non plus sur internet pour, heu, prendre des des conseils, en fait.
Exactement. Non. Non, je fais pas ça.
Mmh. Ouais.
De manière, heu, générale, c'est vraiment sur mon bon sens. Après, bon, c'est vrai que j'ai été complimenté, donc ça f déjà ça flatte l'égo, c'est vrai. Il y a il y a un peu de ça aussi. Ça veut dire que c'est pas tout à fait anodin. Et le plus important, c'est que je sois bien dans ma peau, évidemment. Mais au final, quand j'ai des bons amis, j'ai je, heu des bons habits, <chuckles> pas, heu j'ai des bons amis mais c'est surtout des bons habits dont on parle. Heu, j'ai aussi le bon état d'esprit qui va avec. J'ai confiance en moi, hem, voilà, par exemple: typiquement, c'est vrai que, mmh, le dimanche, heu, je vais me faire mon petit déjeuner, j'ai j'ai pas mes j'ai pas des œufs. Du coup, je vais je vais y aller avec une tenue très, heu, défavorable, en fait, j'ai je serai en short, T-shirt, presqu'en pyjama. Parce que finalement le supermarché il est à 2 pas. Par contre, si je croise une personne que je connais dans cette tenue-là, là je s je sens l'importance de mes de mes vêtements, parce qu'en fait je serai pas la même personne. Je vais l'esquiver, je vais je vais s j'espère que ça va pas s'éterniser, je vais me dire: «Ah, il a remarqué que j'étais habillé n'importe comment». Donc au final, je par ces petites anecdotes-là, je ressens l'importance de mes vêtements dans la confiance en moi et de ce qu'au final, voilà, de ce qui en dégage.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, bien sûr, je comprends, ouais. Mmh mh. Et heu, justement, tu parlais, donc, que tu mets une, heu, chemise en semaine. Heu, tu mets une cravate également, tu portes une cravate ou pas?
Non. Parce que non plus, heu même si j'aime bien m'habiller, que ça se remarque, je trouve que la cravate, c'est ça rend p c'est en trop, en fait, même, heu, dans les entretiens d'embauche, j'en porte pas. Il y a que vraiment en mariage, et encore ce serait un nœud papillon, par ce pour le côté festif. La cravate ça a jamais été un accessoire que j'ai particulièrement, heu, apprécié et je trouve, qu'en f je trouve que ça surcharge, en fait, j'ai jamais trouvé un bon moment, pour trouver une, heu enfin pour me mettre une une cravate, non, non. Noeud papillon, pour le côté festif, mais ça va pas plus ça va la la cravate traditionnelle, heu, je la j'en mets j'en mets jamais, non.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais donc, heu, jamais de cravate, à part pour, heu, les les occasions particulières, on va dire. <inhales>
C'est ça. Mais après, j'aime les accessoires, par contre. Hem, selon, justement, ma tenue. Si j'ai une tenue sportive, je vais avoir une montre un peu plus, heu, bah, dans le ton de du côté sportif, ça veut dire, heu, une montre pas forcément à aiguilles, heu, une montre numérologique, une montre Casio, quelque chose comme ça. Et quand j j'ai une belle chemise, et bah, là dans ce cas-là je vais mettre une, heu une, heu une montre avec un bracelet en cuir, ou un bracelet en en acier. Hem, je vais mettre, le cadran, bah s'il est, heu s'il est bleu et que j'ai une chemise bleu ciel, c'est nickel pour moi. Je vais, voilà, i et ça et même des petits bracelets, aussi. Des, heu des petits bracelets, mais plus, heu, comment dire? Comment les qualifier? Pas des bracelets de de valeur, mais des s des des petits bracelets de p de perles qu'on achète, heu heu, en vacances, notamment, ce genre de choses. J'aime bien, heu, voilà j'aime bien ce ce type, heu, d'accessoires-là. Pour moi c'est pas anodin.
C'est-à-dire? Oui. Oui. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord. Oui, c'est pas mal, heu, cette, heu, idée de, heu d'accorder le le fond de sa montre avec, heu, sa chemise. Heu, je n'avais jamais, heu, entendu ça. Et également, heu, tu portes une ceinture, j'imagine?
Exactement. Donc pareil, heu
Que tu assortis à tes chaussures?
j'ai pas autant de chaussures que ça, donc, heu, au bout d'un moment, heu mais bon, quand on a des couleurs de chaussures, comme blanc, bleu ou noir, au finalement, c'est des couleurs f beh, tout tout va b plutôt bien, heu qui va avec un peu tout. Mais, heu, oui, oui évidemment, je, mmh, comment dire? Si j'ai des, heu selon la couleur de mon pantalon, oui. Ce sera soit une ceinture marron, soit une ceinture noire, soit une ceinture bleue. Pareil aussi c'est des, mmh j'aime bien ce p ces petits détails en fait, je suis très, heu, minutieux, vis-à-vis de ça. Et surtout je me sens à l'aise, en fait, c'est-à-dire que c'est c'est moi-même, en fait, c'est mon reflet, voilà, de faire attention à ces petits détails-là. Et je suis o je suis un peu observateur aussi autour de moi. C'est vrai que bon, pas dans le jugement, évidemment, mais je peux je ne peux m'empêcher d'avoir un avis, qu'il soit positif ou négatif, hein. Je me je vais me dire: «Oh, j'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais mis ce pantalon avec ces baskets-là», et cet dans ma tête, hein, je garde pour moi, évidemment, je fais pas de débats là-dessus. Mais, oui, c'est vrai que c'est que, voilà que les habits, la couleur, heu, la taille, heu, c'est quelque chose, voilà, qui qui est pas anodin pour moi et j'y prête attention, ouais.
Basique, ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Donc, heu, ça veut dire que tu regardes quand même, heu, autour de toi dans la rue, heu, comment les les personnes sont habillées, donc?
Pas forcément dans la rue, plus au travail. Heu, dans la rue, j'avoue que je suis un peu je suis un peu dans mon monde. Non je vais pas m'amuser à enfin «m'amuser» je j'analyse pas les gens dans la rue. C'est plus des gens que je connais, ou même mes amis, hein, heu, b je suis invité à une soirée, je vais quand même regarder comment les gens sont sont habillés, et cetera. Et heu, et voilà, ça ce oui, ça ça a son importance, l'environnement dans lequel je suis, je vais quand même observer. C'est et puis des fois j'ai des bonnes idées.
Plus au travail, d'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh, et puis en plus, ça peut être que ça te donne des idées, aussi?
Exactement, c'est là où j'allais en venir, c'est parce que c'est pas dans le jugement genre: «Moi je suis mieux habillé que toi». Non, non. Heu, j'avoue, j'aurais pas pensé à faire ça. Et c'est vrai que des fois je vois des belles combinaisons de couleurs, heu, heu, certaines marques aussi de vêtements, je dis: «Ah tiens j'ai jamais acheté cette marque-là, ça a l'air ça f c'est pas mal». Donc, heu, oui, oui je m'inspire pas mal de des gens aussi, heu, autour de moi. Heu, que ce soit, hem, dans leurs leur bon goût selon mes critères, ou leur mauvai goût, je me dis: «houlà, moi je ferai jamais ça ce ça me» ou, s ou des fois même, ça je sais que ça leur va et ça m'irait pas à moi, par exemple. J'en ai conscience, selon ma morphologie et cetera. Je vais avoir aussi voilà, cette, heu je vais essayer d'être cohérent aussi, parce que voilà, j'ai une, morpho je suis un peu longiligne, donc il y a des choses que je vais pas porter parce que je sais que ça va pas me me mettre en valeur.
Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Mmh. Oui, voilà, ça ça ne t'ira pas. Ouais, mmh mh. Et au au niveau de la mode, tu ne regardes pas du tout, heu, les réseaux sociaux, alors, pour voir un petit peu les tendances, heu, du moment? Non, pas du tout?
Voilà. Non, parce qu'en finalement la mode on la retrouve dehors, parce que c'est vrai que, heu en regardant les gens, on voit qu'il est il est des nouvelles tendances, là je trouve que par exemple, j'ai remarque qu'on était plus dans l' oversized. Heu, maintenant, on a des j les T-shirts qui collent au corps notamment pour les les, mmh les hommes un peu musclés c'est c'est démodé, on je l'ai senti juste en observant dans la rue que maintenant les gens ils préfèrent les les T-shirts larges. Le baggy est un petit peu de retour il é il était là il y a quelques années c'est devenu très démodé c'était même ve devenu critiqué. Et maintenant, heu, voilà en fait je j'ai pas besoin d'aller sur internet je le vois dehors. J'habite à Paris, donc Paris voilà il y a n il y a il y a il y a beaucoup de monde et c'est vrai que et c'est c'est aussi une ville reconnue, heu, pour sa, bah pour sa façon de de s'habiller et cetera. Donc en fait l'influence je la trouve, heu, autour de moi et j'ai pas besoin de d'aller sur, heu, sur Internet pour ça.
Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, je comprends. Et je voulais également te demander, heu, ce que tu pensais, heu, du port de baskets, heu, avec un costume?
Ça va dépendre des baskets. Ça peut m'arriver. Heu, dans ce cas, oui et, heu, z heu. Si c'est des, heu, Adidas, en fait si c'est des baskets plates, je trouve que ça va. S'il y a pas trop de couleurs sur les baskets, si on a une couleur assez unie, bien blanche, bien noire, ou ou il s'il y a trop de couleurs, s'il y a trop de symboles. Donc, il y a des marques où vraiment, il y a le logo, il va dans tous les sens. Je trouve que ça fait pas terrible. Les grosses baskets il y en a q il y en a qui le font moi je ferai pas ça je pourrais pas mettre de grosses baskets, heu, des baskets de de basketteurs par exemple sur un costume. Donc non, quand c'est plat je trouve les baskets ça fait, heu et surtout ça fait côté un peu détendu, genre, je suis bien habillé mais en même temps je me prends pas trop au sérieux avec des chaussures, heu, de ville et cetera à talons. Donc, heu, oui, non, c'est c'est pour moi c'est pas un interdit, ça dépend juste de la taille de la basket et de la et de la forme de la basket, ouais.
C'est-à-dire? Oui. Ouais. Oui. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais. Oui parce que c'est vrai que parfois on peut penser que, heu, bah ça fait quand même, heu, vraiment une une différence de style, hein, entre, bah, la basket qui est plutôt synonyme de, bah, de détente, heu, de décontraction, et puis ben le côté un petit peu plus, heu, stylé, «sérieux» entre guillemets du, mmh, du du costume, en fait. Tu en portes toi-même des baskets, ou pas, au au travail, par exemple?
Mmh mh. Oui je porte, heu, principalement de oui je prends c p que des que des baskets j'en ai de plusieurs formes plusieurs couleurs selon la la t la tenue. J'ai des baskets faites pour des pantalons un peu plus cintrés et j'ai des baskets aussi pour des pantalons un peu plus larges et différentes couleurs aussi, hem, à ce niveau-là, donc oui, oui, je je fais attention à à faut que ce soit raccord en fait, que ce soit cohérent avec moi. C'est-à-dire c'est juste ça. C'est-à-dire que je vais pas, heu, comment dire? Je vais pas me dire: «Heu, est-ce que les gens vont penser que ça va pas ensemble et cetera?» Moi tant que je s «Je suis le seul maître à bord» entre guillemets. Et heu, au f après il m'arrive parfois, c'est vrai que j'ai un doute je suis vraiment entre les 2 c'est bien et c'est pas bien en même temps et je suis un peu mitigé, dans ce cas oui, je peux entre 2 cafés je peux demander à, heu à à une à une pote par exemple qui aime bien la mode, lui demander si: «Tu en penses quoi ça fait pas un peu trop et cetera?» Des fois oui des fois j'ai cette d quand même cette dose d'incertitude où je suis entre les 2. Et dans ce cas, heu, j'aime bien demander pour avoir un avis extérieur quand même, de temps en temps, quoi. Pour une personne on me d qui à qui ça intéresse ce genre de choses, parce qu'il y a des personnes s ils s'en fichent. Et dans ce cas, je vais pas les encombrer avec ce genre de questions-là. Évidemment, je vais cibler la personne à qui je vais demander, évidemment.
Mmh mh. Mmh. Oui. Ouais. Mmh mh. Mmh. Oui. Ouais. O Mmh mh. Oui. D'accord, je comprends. Et, tu vois, heu, là actuellement, ben, on on va ren on est en automne, hein, on va ensuite rentrer dans l'hiver. Heu, qu'est-ce que tu mets, heu, l'hiver pour sortir de chez toi? Est-ce que tu es plutôt, heu, heu, je sais pas moi, manteau long ou alors heu, heu, gros gros, mmh, gros blouson, heu, ou alors, heu, bah, veste, heu, quand même, heu, bah épaisse mais, heu, classe, hein, qui qui qui descend quand même bien qui qui n'est pas trop, heu heu, moulante? Heu, q quel est ton style de de veste ou de manteau pour l'hiver?
Mmh mh. Ah, bah, ça me, c ça va dépendre. Heu, j'aime, heu j'aime beaucoup les, hem, les vestes chaudes assez courtes avec, hem, le, mmh, comment s comment on appelle ça? Avec le col avec, heu comme de la laine de mouton. Mais c'est synthétique. Hem, mais mais noir, c'est important, parce que le blanc il est très salissant et ça fait vraiment pas beau quand il devient jaune et cetera. Donc et j'aime bien le côté un peu western, un peu donc, heu, plutôt des vestes Levi's, heu, mais l lourdes. Et je trouve que c'est assez dans dans mon style ça fait ce côté un peu cow-boy en hiver et cetera, que que que j'apprécie bien. Pas tout le temps parce que ça ou sinon, heu, le des vestes longues aussi, en fait, les vestes longues vu que je prends souvent ma voiture c'est pas pratique, enfin, les manteaux longs. T je fais il faut il faut que l'enlève et cetera parce que je m'assois dessus et cetera. Donc pour un côté pra en fait ça oui quand je vais prendre les transports je me rends compte que je suis plus, heu, le long manteau, heu, assez classe, heu, en plus vu que j'ai, voilà, un physique longiligne je trouve que ça me va bien. Donc, heu, selon aussi le mode de transport, maintenant je réalise en discutant avec toi, que si je prends ma voiture je prends plutôt opter pour une veste courte et si c'est, heu, les transports je vais, heu, ça me dérange pas d'avoir un un manteau un peu un peu plus long. Donc, heu, que je varie je varie quand même aussi à à ce niveau-là mais le style cow-boy les chemises à carreaux et cetera, quand je suis notamment pas au travail, c'est vrai que c'est un style que les v les les chemises en jean, heu j'aime beaucoup la marque Levi's. Et heu, c'est vrai que de temps en temps, ouais, j'aime bien avoir ce style là qui n'est pas, comment dire? Je vois qu'il y a pas beaucoup qui sont dans ce style-là, qui peut paraître un peu ringard par ce pour certaines personnes, mais moi, je me sens bien dedans. Je trouve que c'est plutôt intempore que ringard, mais bon, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. <chuckles>
D'accord, oui. Ouais. Mmh mh. Mmh, d'accord. Ouais, je comprends. Mmh. Oui. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ouais. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais, mmh. Et tu vois, tu dis que tu aimes, heu, le les chemises Levi's, heu, enfin, ne heu, la la marque, heu, Levi's, heu, en général. Heu, tu portes, heu, par exemple, heu, des santiags, de temps en temps? Des bottes, ou non pas du tout?
Mmh. Non je vais pas jusque là, non, non je vais, enfin, heu il mon mon style cow-boy il est pas assumé, heu, de la tête aux aux pieds. Non c'est c'est surtout les c'est surtout les chemises et les et les jeans. Heu, c'est vrai que non, pour les les baskets, je dois rester très classique. Non les bottes, heu, j'en n'ai jamais porté. C'est pas quelque chose qui m'attire. Et là, en fait, je j'aurai l'impression d'être déguisé plus que d'être habillé.
Non? D'accord. Mmh mh. D'accord, oui je comprends. Oui. Oui, oui, oui. Non, ça irait vraiment au-delà de de ton look, heu, naturel, quoi, c'est tu ne te sentirais pas à l'aise.
Exactement.
Mmh mh. Mmh, d'accord. Bah écoute, heu, très bien, je te remercie beaucoup, heu, de de de m'avoir répondu, c'était très intéressant, merci.
Ah, non, c'était un plaisir d'échanger sur ce sujet-là et puis je me rends compte à quel point ma façon de m'habiller n'est pas si, heu, anodine que ça et qu'elle est même travaillée.